Nah aku mau, mmm, cerita nih ya. Jadi akhir-akhir ini aku merasa tiba-tiba cepat panik gitu ya dan kewalahan, ketika tiba-tiba, eee, semua itu di otak gitu semua itu harus selesai. Misalkan kalau di kantor itu ada target kerjaan itu aku harus kelar, dan juga di rumah kan kita punya tanggung jawab ya. Kebetulan aku tuh punya anak. Nah misalkan kayak masak terus beresin rumah. Nah tiba-tiba tuh aku kayak merasa kewalahan semuanya itu harus beres dalam satu waktu. Jadi sangat apa ya, eee, panik sendiri gitu cemas, eee, dan heeh, jadi ka kadang-kadang tuh jadi malah nggak kelar kerjaannya gitu. Gimana ya cara meminimalkan rasa kewalahan itu dan tenang kali ya, yang penting ya dan susah sih kadang-kadang kan, karena pengen semuanya kelar gitu.
Oh. Kenapa tuh? Oke paham. Hmm pasti ya. Wah. Wah, paham banget ya, apalagi jadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. Yang mana, emang heeh, yang mana pasti ada aja yang dipikirin gitu ya. Baik itu rumah, baik itu kerjaan, dan mungkin hal lain juga gitu. Wajar kalau kamu itu merasa kewalahan, gitu ya. Nah, tapi nih, sebelum lebih jauh lagi, ada beberapa hal yang mau aku tanyain ke kamu ya. Mungkin kamu bisa ceritain nih, rutinitas kamu atau jadwal harian kamu tuh sebenarnya seperti apa sih? Dari pagi, sampai malam sebelum tidur. Misalnya kayak, eee, kamu itu kerjanya misal jam berapa, terus habis itu waktu untuk keluarga jam berapa, dan lain-lain nih. Itu gimana tuh?
Mhm. Benar. Mhm. Iya. Iya. Oke. Hmm. Nah, kebetulan aku baru mulai lagi nih ya kerja. Jadi kerjaan baruku itu ada 2 sif nih. Yang pertama aku bisa kerja jam 7:00 sampai jam 4:00. Terus ada juga sif yang lebih malam ya, dari jam 12:00 sampai jam 9:00 malam. Nah itu tuh kadang-kadang kan, eee, di situ ya, eee, tantangannya gitu. Kalau aku kerja pagi, nah pulang kerja itu udah capek gitu dan kewalahannya tuh kayak, "Aduh ini, eee, belum masak," gitu kan. Jadi, eee, kadang-kadang aku beli juga sih untuk meminimalkan, eee, pet rasa capek tadi. Tapi kayak merasa cemas nih, kok beli terus ya, kan gak sehat juga lama-lama gitu. Tapi hmm, dan ditambah kadang-kadang kan anak juga gak selalu happy ya atau senang ya, kadang-kadang juga ada rewelnya sedikit gitu. Nah itu tuh yang bikin kewalahan, eee, pas pulang kerja, ketika dia laper dan dia merasa, ak eee, ibunya harus hadir, gitu kan. Nah itu tuh yang bikin kewalahan biasanya. Terus ya udah gitu sih sampai akhirnya jam tidur ya. Jadi jam 4 sampai, eee, jam 9 lah aku harus, eee, mengasuh anakku ya sambil masak dan beres-beres gitu sih.
Oke. Wah, malam banget ya. Wah. Pasti ya. Iya, paham. Oke. Oke, wah paham banget ya, dari cerita kamu memang kelihatannya jadwalnya itu padat banget ya, apalagi itu jadwal harian, ya pasti bikin kamu ngerasa lelah dan juga bahkan sampai kewalahan gitu. Nah, tapi biasanya sesering apa sih kamu itu merasa kewalahan dan biasanya itu saat kapan? Apakah memang misalnya saat di tempat kerja kamu udah kayak kewalahan karena banyak yang harus dipikirin gitu kan, atau saat ngurusin anak, atau lebih sering tuh justru waktu semuanya udah kelar terus mau tidur kamu baru kayak ngerasa, "Duh capek capek banget ya, kewalahan banget nih karena seharian tuh kayak multitasking," gitu misalnya. Nah, itu biasanya kapan tuh rasa kewalahan ini tuh muncul tuh?
Mhm. Be benar. Hmm. Mhm. Mhm. Iya. Hmm. Klimaksnya ya. Sebenarnya klimaksnya itu muncul ketika misalkan ada sesuatu nih di pekerjaan. Jadi kayak, masalah itu kebawa sampai di rumah ya, contohnya misalkan kayak kerjaanku tadi enggak sempurna atau, eee, tiba-tiba dimarahin sama bos gitu ya, jadinya kan kepikiran gitu kan. Nah, itu sih yang mungkin bikin aku tuh tambah, "Besok gimana ya? Aku harus ngapain lagi ya?" Dan ditambah pikiran lain juga aku harus bertanggung jawab di rumah, gitu ya. Jadi kayak ada 2 tanggung jawab, eee, yang dipikir gitu. Itu sih awal mulanya misalkan ada masalah di kantor kali ya, trigger-nya gitu.
Iya. Iya, pasti ya. Oke, nah terus kalau untuk kerjaan kamu sendiri nih kalau yang di kantor ya. Apakah sampai mengganggu aktivitas kamu di rumah dalam artian misalnya kamu sampai bawa kerjaan itu ke rumah atau mungkin di rumah kamu juga ngurusin kerjaan, tuh, kayak misalnya, eee, atasan, eee, chat minta suruh bantu apa gitu misalnya. Nah sampai kayak gitu atau nggak, tuh?
Hmm. Hmm. Nah itu nggak, sih, untungnya. Tapi, pikiran-pikiran tadi, ya, yang apa namanya, eee, tadi di kantor, eee, aku kurang ini kurang itu, dan untungnya memang nggak dibawa ke rumah. Jadi memang semua masalah itu di otakku gitu, sih. Kadang-kadang aja, sih, misalkan aku harus kirim sesuatu tapi nggak sampai, eee, begadang-begadang gimana. Nah yang bikin kepikiran tuh, ya, masalah-masalah di kantor yang aku bawa pulang aja sebenarnya gitu. Hmm.
Iya, lagi. Wah, oke tapi wajar kok karena, kan, biar bagaimanapun kalau misalnya ada masalah kamu itu berarti merasa bertanggung jawab gitu, ya. Jadi otak kamu secara nggak langsung juga selalu memikirkan hal itu gitu. Nah tapi selama ini biasanya ketika kamu udah merasa kayak kewalahan banget, apa sih yang biasanya kamu lakukan, tuh? Ada cara-cara nggak yang mungkin pernah kamu coba?
Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya sih, yang pasti sih aku pengennya tuh sebenarnya sendiri dulu kan, tapi kan nggak mungkin karena, eee, kadang-kadang aku harus nemenin anakku, ya jelek juga misalkan kayak, wah dia nonton TV dulu deh aku kayak, eee, duduk dulu selama dia nonton TV terus bikin minuman hangat gitu, kayak teh atau, eee, coklat panas gitu ya napas dulu nih biar tenang gitu, karena percuma juga kan kalau dipaksain, eee, main nanti lama-lama, eee, senggol bacok gitu ya kalau misalkan sensitif la eee, sama anak gitu. Jadi yang penting akunya, eee, waras dulu, terus baru deh, eee, main lagi gitu atau beraktivitas lagi. Itu sih yang biasanya aku lakukan. Jadi jeda dulu memang, iya itu tetap aja muncul terus. Hmm.
Wah, enak ya? Huh. Iya. Betul. Mmm. <chuckles> Oke. Tetep ya. Iya iya iya kok bisa dipahami kok pasti ya yang namanya pikiran. Kalau kelihatan apalagi dari cerita kamu, pikiran kamu tuh kayaknya hampir 24 jam gitu ya berpikir gitu ya. Oke, tapi itu wajar banget apalagi kamu punya banyak tanggung jawab nih. Tapi aku apresiasi juga nih karena tadi, eee, langkah yang udah kamu ambil itu adalah langkah yang tepat juga, di mana kamu menyadari bahwa sinyal-sinyal di tubuh kamu itu ya, kamu menyadari sinyal-sinyal di tubuh kamu bahwa tubuh kamu tuh minta untuk istirahat walaupun sejenak dan kamu, eee, mencoba melakukan itu tuh kayak, eee, paling gak duduk sebentar sampai bikin minuman hangat gitu ya. Wah itu, eee, adalah paling gak walaupun cuma sebentar bisa bikin badan kamu rileks gitu ya. Nah, mungkin nih kalau aku boleh kasih saran, sebenarnya tadi yang kamu lakukan udah bagus. Nah, tapi nih mungkin kalau misalnya, setiap kali kamu itu muncul rasa kewalahan, muncul kepikiran sesuatu, kamu mungkin bisa nih cobain teknik grounding gitu ya, atau mungkin bisa juga teknik atur pernapasan gitu. Nah, contohnya ya, misalnya ketika kamu tuh kayak mikir, "Aduh duh kayaknya," eee, "di rumah gimana ya anakku?" Gitu misalnya waktu di kantor, terus kamu, "Bentar tenang tenang." Terus kamu coba coba, eee, misal tarik napas pelan-pelan selama 4 detik, ditahan 4 detik, dikeluarin 7 detik misalnya seperti itu dan ulangi gitu terus sampai kamu tuh merasa lebih ringan gitu. Karena biasanya atur napas ini penting ya untuk bikin tubuh dan juga pikiran tuh lebih rileks. Nah, gimana kamu pernah belum tuh mencoba hal kayak gitu?
Bener. Iya. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Oh, gimana itu? Hmm. Hmm. Iya iya iya, sering. Hmm. Heeh. Mmm. Nah ini sambil dicoba nih, kayaknya berhasil ya jadi lebih tenang ya setelah setelah napas, eee, sebentar ya atur napas. Tapi kadang-kadang memang suka lupa sih, banyak ya yang bilang s eee, apa namanya, napas, eee, itu kan sama kayak latihan yoga gitu ya, menenangkan badan gitu ya. Iya iya iya iya suka lupa aja kadang-kadang. Mhm.
Oke oke oke. Lebih tenang ya? Oke. Nggak apa-apa kok. Iya, betul. Betul banget. Jadi, ya, wajar kok apalagi kan karena kamu tadi aktivitasnya banyak. Jadi kalau lupa itu wajar. karena sebenarnya pernapasan ini kan, eee, adalah yang selalu dilakukan sebetulnya oleh manusia ya, bernapas gitu. Tapi bernapas di sini itu lebih kepada napas yang dalam. Jadi, benar-benar merasakan tuh, apa yang dirasakan, dan apa yang ke masuk dalam tubuh dan keluar dalam tubuh gitu. Jadi, lebih mindful gitu, lebih sadar. Nah, itu mungkin. Nah, mungkin yang kedua nih, eee, tadi, benar ya yang kamu lakukan ambil jeda singkat. Nah, selain itu tuh, gimana tuh untuk rutinitas kamu terkait hobi kamu nih? Kamu sempat nggak untuk melakukan hobi kamu? Entah itu olahraga, atau hobi apapan apa pun itu tuh selama ini tuh, selama kamu punya ta banyak tanggung jawab, itu pernah nggak kira-kira kamu lakuin?
Mhm. Iya, heeh. Oh. Mmm. Iya. Mhm. Nah. Hmm. Iya, pernah sih, cuma ya apa namanya, nggak begitu sering ya. Eee, jujur nih jarang apa ya, jadi jarang self-love ya, kalau kata orang atau, jarang meluangkan waktu buat diri sendiri itu mungkin juga jadi pem pemicunya aku s eee, merasa stres atau merasa cepat cemas gitu ya karena memang, aku sadari kurang banget waktu untuk diri sendiri seperti itu. Olahraga, aduh jarang banget gitu. Heeh.
Oke. Oke, iya sih. Nah, <chuckles> Nah, itu dia sih memang, eee, ini ya me ngasih memberi ruang untuk diri sendiri itu p jadi hal yang penting banget ya. Karena biar gimana pun yang menjalani ini semua itu adalah diri sendiri, yang merasa tersakiti, yang merasa terlukai, yang merasa capek itu diri sendiri gitu kan. Nah, jadi sangat penting untuk paling nggak, eee, bilang ke diri sendiri kayak ngobrol sama diri sendiri apa pun itu. Terus rasakan lelahnya, terus juga kasih ruang entah itu nanti kamu misalnya di sela-sela kesibukan lakuin hobi yang kamu suka atau sesekali gitu ya istirahat dengan cara tadi misal olahraga. Apa yang kamu suka? Yoga misal, pergi ke gym atau apa pun itu gitu. Barangkali bisa buat jadi ajang sok apa ya, eee, hubungan sosial juga gitu buat temen eee, sama teman-teman kamu gitu. Nah, terus selain itu juga kamu bisa loh untuk menata, mem eee, dengan cara membuat to-do list gitu. Jadi, biar nanti bikin ceklis gitu, iya bikin daftar nanti 1 kerja, di kerjaan aku nanti bakal ngapain aja, terus habis itu setelah pulang kerja nanti ke rumah bakal ngapain aja. Nah, sebelum kerja kamu juga udah pastiin tuh ada hal apa aja yang udah harus kamu siapin. Misalnya pastikan anak itu udah ada makan dan lain sebagainya ya. Jadi, dengan itu kamu udah udah di-seting gitu di otak kamu, udah udah terpatri di otak bahwa, "Oh tadi udah aku lakuin kok soalnya udah aku cek nih s di to-do list." Gitu misalnya. Gimana menurut kamu?
Bener, sih. Mhm. Ih, gak su Hmm, mmm. Mmm. Hmm. Iya. Hmm. Ya oke, hmm, gimana? Oh, bisa ya? Mhm. Mhm. Iya. Oh aku suka tuh yang, eee, to-do list itu karena, otomatis nih ya mengeluarkan apa yang ada di otak nggak sih? Jadi, eee, yang jadi kewalahan ini kan karena banyak banget itu ya. Jadi kalau ditulis di kertas apa aja yang harus aku lakukan mungkin membantu juga ya mengurangi beban ya yang ada di otak. Wah, terima kasih nih tipsnya. Jadi pengen langsung diimplementasikan ya. Nah, pas, eee, terus tadi waktu luang sama nulis ya. Makasih banyak loh tips-tipsnya.
Oh iya, betul. Betul banget. Iya sama-sama. Semangat terus ya. Semoga berhasil ya dengan cara-cara tadi. Semangat.
Iya.